Ре Тут стала замечать, особенно когда одежду вот на сезоны, да, меняю, там, зима-лето, а, что у мя куча каких-то вещей, которые я не ношу уже годами, если не соврать. И я просто, честно говоря, не знаю, что с ними делать. Как мне кажется, подарить- не вариант, э. Продажи какие-то- тоже как-то меня напрягает. Кому? Куда? Что? Как вообще? Вот как от этого избавляться?
Мгм. Мгм. Мгм, я тебя поняла. Ну, на самом деле, действительно, когда у тебя много вещей и они тебе мешаются- это не очень приятно и комфортно. Давай, да, попробуем вместе подумать, и я, я думаю, что мы найдем какой-то вариант, при котором, а, эту проблему можно будет, э, решить. Ага, скажи пожалуйста, ну, э, ты можешь как-то, ну, структурировать эти вещи? То есть ты понимаешь, там это: теплые вещи, там холодные, обувь или еще что-то?
Давай, да, с радостью. Ты знаешь, на удивление, с обувью нет проблем. Я такой практичный человек. И вот касаемо обуви у меня вот, ну, ее много просто не может быть, ее даже, наверно, мало по сравнению с другими женщинами. Вот, а вот, например, платья. Особенно такие, знаешь, выходные, коктейльные. У меня просто отдельный шкаф, а, внизу. Он такой, э, переносной, такой тканевый, и там висят платья. И вот каждый раз, когда наступает лето, сезон, я спускаюсь вниз, и я просто иногда даже забываю, что они у меня висят. Вот платьев много, и каждое какое-то дорого, и, ну, у меня просто физически нет поводов даже их надеть, да. Как бы зима длинная, вот где я живу, а, и, да, и лето короткое, и они такие, знаешь, нарядные. То есть они даже не повседневные, вот как-то их-то не наденешь. На выход больше, да, такие, знаешь, на какое-то мероприятие. То есть, ну, не каждый день, ты не пойдешь с ребенком в парк, вот, в этом платье. И ещё заметила, что такие, знаешь, переходный сезон. У меня каких-то свит у меня серых свитеров просто 3 штуки. Они все разные. То есть не то, что они одинаковые- где-то вырез, где-то горловина- но, тем не менее, вот свитеров мне просто вот, э, в тумбочке. Я заметила, там 2 красных, 3 серых, 2 белых, то есть вот такого вот, э, формата. Потому что как-то вот. Футболки- я не жалуюсь, они как-то быстро изнашиваются, а вот такая демисезонная одежда, она прям вот, э, их очень много. М.
Мгм, мгм. Мгм, мгм. Мгм. На выход, да? Правильно понимаю? Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Я поняла тебя. А скажи, пожалуйста, а в каком состоянии эти вещи? Ну, то есть они там почти новые или, может быть, с дефектами или изношены?